Entiendo perfectamente. En ese caso, entonces se podría decir que eres libre de distracciones actualmente, pues, por es por vivir solo, vivir en un área apartada, se podría decir, ¿cierto?
Cllaro. Sí, sí, la verdad es que sí, ahora sí que llevo ya casi 1 año viviendo aquí, me he adaptado de de una buena manera. Tiene sus ventajas, ¿no? Y sus desventajas, el el vivir ya solo, eh, han sido lo que más resalto son esos aprendizajes, ¿no?, Toda esas esa parte en en otras áreas que me ha tocado madurar, pero sí, por esa parte, eh, po he podido trabajar bastante mi parte creativa, ¿no? Enfocarme en esos proyectos, enfocarme en esos, eh, objetivos que tengo, y y y poder acomodar todo de una manera que no tenga distracciones externas.
Claro. Excelente. Mira, me parece muy bien la manera como te estás organizando actualmente, y me parece muy interesante que estés to sacando el mayor beneficio posible, pues, de de vivir solo. Y una preguntita, ¿cómo entiendes tú el tiempo creativo? ¿Es un bloque largo, son ratitos al día o depende del proyecto que estés desarrollando en ese momento de tu vida?
Claro. Yo creo que son, eh, periodos cortos, sinceramente, porque, eh, mientras cuando estás trabajando esa parte creativa, hay que ponerse a escribir, ¿no? Hay que ponerse a a a a a trabajar esa parte, ¿no? Que no se pierda. Porque después de eso, yo creo que viene la parte de donde ya esa parte creativa la la aplicas, ¿no? En en en alguna otra área. Entonces, para mí eso
Muy bien. Entiendo, entiendo, ¿y no te pasa que no te pasa que, de repente estás durmiendo, y llega la idea, y ay, te te despiertas y la escribes rápidamente y te vuelves a dormir?
<chuckles> Eh, claro, sí, sí me ha tocado, este, más que nada con la música y otra otras cosas que hago. Y que estoy acostado o medio dormido y, de la nada, llega ese pensamiento, y, ¿sabes qué? "Ay, vamos a anotarlo en el teléfono", ¿no? Para que en las notas, para que no se olviden, sí. Entonces, es es importante también, eh, luego, luego que tienes una idea, escribirla, ¿no? Porque se van de la nada, aunque no quieras, por otras cosas, las ideas se van. Entonces, es importante escribirlas.
Claro. Claro, porque se te va. Exacto, exacto. Sí. Así es. Y en ese caso también te sucede cuando vas, porque puede ser, ¿tienes alguna nota, eh, que siempre cargues, que digas cuando vas caminando en la calle te llega, ¡pam! Te choca la inspiración, digamos, te golpea, le una algo que te inspira en ese momento, que lo viste, que lo escuchaste y lo anotas rápidamente, pues, para no perderlo?
Ujú.